Allora, io di norma vado a dormire alle 22:30 e diciamo che cerco sempre di fare un sonno di circa 8/7 ore più o meno. Diciamo che io c'ho una sveglia biologica che è alle 6:30, massimo alle 7 e lì mi sveglio quello per quindi comunque, diciamo che cerco di fare, capito, un sonno che ehm, anche perché sono costretto a fare così perché: perché comunque ho lezione spesso alle 9, e avendo lezione alle 9 e esatto. E poi devo partire sempre 1 ora prima, quindi c'ho sempre un capito?
Mh. Sì. No. Chiama. Mh. Ah, e quindi devi essere comunque attivo e pronto, certo. E quin gius Eh, beh trasporto ce E senti, ehm, ti volevo chiedere un'altra cosa: ma la, ehm, <smacks lips> eh eh ehm, la sera no, ehm, hai uhm, uhm, uhm, uhm, uhm, fai sempre le stesse cose, hai una sorta di routine prima di andare a dormire?
Mh-mh. Allora, sì. Ehm, diciamo che, ehm, come routine non ho una vera e propria diciamo routine di rilassamento. Diciamo che principalmente io sono una persona che spesso, ehm, appena si stende a letto, siccome faccio tanta attività lungo il giorno, sono sempre esausto. E, ehm, diciamo che, ehm, più o meno, ehm, quando vado a dormire, quindi alle ventidue e trenta, più o meno m'addormento per le ventidue e quarantacinque ventitré più o meno, ecco.
Mh. Sì? Eh. Capi Sei stanco. <chuckles> Subito. Ho capito, ho capi eh, beh. Ehm, ma senti quando ti metti a letto quindi non non fai quelle cose lì che fanno in molti, tipo metterti a guardare la tele, guardare il cellulare, cos cose di questo ti
Eh, in meri eh, in merito a quelli infatti dovrei un po' come dire controllarmi, perché: perché, ehm, sto un po' al telefono. La cosa che mi salva devo ammettere è che il mio telefono c'ha la m c'ha la modalità notturna che, ehm, rende ovviamente lo schermo in bianco e nero, e questo, ehm, devo dire che mi facilita molto l'acquisizione del sonno perché, ehm, non mi dà fastidio per la luce blu. Quindi se quindi se comunque, no, devo scrivere qualche messaggio, devo rispondere, comunque fare, no, questa attività di messaggistica, non mi crea problemi a livello di sonno, cioè comunque riesco sempre a dormire.
Mh. Eh. Sì. Ah, ho capito. Sì, certo, come no. Ho capito. Certo. E senti invece parlando di di di sonno, no: ma tu ti addormenti facilmente mi hai detto, o o o o o o invece no ho capito male, ehm, ehm, e ci metti un po' di tempo?
Mh-mh.